जी दरअसल, बात ऐसी है ना, आजकल ऐसा हो रहा है कि मैं जो अपना दिनचर्या का है ना वो ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रही। ऐसा हो रहा है कि मैं जो स पहले ऐसा होता था कि जब कॉलेज होता था ना तो मैं 5 बजे ऐसे उठ जाती थी एक आदत-सी थी। तो ये आदत जो है ना वो बदली नहीं लेकिन अब जैसे कि मेरा छुट्टियाँ चल रही हैं तो ऐसा हो गया कि शुरू में इतना आलस आ गया कि आजकल ना मेरा मन ही नहीं करता कुछ करने का। मैं बहुत ज़्यादा देर को उठती हूँ। कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है, अगर कोई उठाता नहीं है ना मैं 10 बजे तक भी नहीं उठती। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ना मैं बहुत ज़्यादा आलस हो गया। अभी ना मैं मतलब ये दिक़्क़त हो रही है कि मैं समय से कुछ नहीं कर पा रही। ऐसा हो रहा है कि, देखिए जब हमें आराम से मिल जाता है ना तो हमें कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तो आजकल ऐसा हो रहा है कि मुझे छुट्टियाँ हैं तो मैं पूरा दिन बस म कुछ न कुछ मूवीज़ देखती रहती हूँ या फ़िर एन्जॉय करती हूँ। एक तरह से मेरा दिनचर्या जो है ना वो बिगड़ गया है। मैं सुधारना कितने भी कोशिश करूँ ना, वो हो नहीं पा रहा। कहीं न कहीं मुझे पता है कि इसका कारण क्या है, लेकिन मैं ना उसको ठीक नहीं कर पा रही। एकदम आलस-सा महसूस होता है। कहीं न कहीं ये होता है ना कि हाँ अभी तो छुट्टियाँ चल रही है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तो मेरे अंदर ना यही सब कुछ रह गया है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको सु कैसे सुधारूँ?
अच्छा। जी, जी। जी, जी। जी बिल्कुल, देखिए आप परेशान मत होइए, अगर आप मतलब छोटे और कुछ आसान तरीके अपनाएँगे, तो ज़रूर आप मतलब धीरे-धीरे अपनी मतलब निरंतर रूटीन में सुधार कर पाएँगे। देखिए मुझे थोड़ा भी मतलब और गहराई में जानना है, मुझे आप ये बताइए कि मतलब आप ऐसी कौन सी मतलब रो आपकी जो रोज़मर्रा की आदत है, आप ना उस पर अभी फ़ोकस कर रहे हैं कि मतलब जिसमें आप चाहते हैं कि मैं इसमें तो बिल्कुल निरंतरता बना के रखूँ?
जी। जी, दरअसल सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हो रही है कि ना मैं पूरा दिन बस सोती रहती हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझे ना, एकदम सोने का ही मन कर रहा है और कुछ करने का ही नहीं ब मन कर रहा, एकदम आलस-सी हो गई, अगर मैं उठ जाती हूँ ना, मैं बस थोड़ी देर बैठती हूँ फिर खाना खाती हूँ फिर मम्मी कुछ ना कुछ फ़ोन चलाने लगती हूँ, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरा दिन जो है ना मैं बर्बाद कर रही हूँ। एक तरह से ऐसा लगता है कि हाँ अब तो लेट ही उठ गई हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है। एक तरह से ऐसा होता है ना कि अगर तुम देर उठ से उठ जाते हो और तुम्हारे पास कम कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पूरा दिन ही बिगड़ गया है, एक तरह से ना जब सुबह ही अच्छी तरह नहीं होती ना तो पूरा दिन तो बिगड़ने का ही है ऐसा लगता है। तो कहीं न कहीं ऐसा हो गया है, इसके अलावा भी ऐसा होता है कि ना अ, मैं बाहर घूमने चली जाती हूँ या फिर फ़ोन यूज़ करती हूँ, कहीं न कहीं मुझसे पढ़ाई भी नहीं हो रही, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ। मैं अगर पुस्तक निकाल के पढ़ने की कोशिश भी करती हूँ ना, मैं फिर कोई अगर फ़ोन में कोई नोटिफ़िकेशन वगैरह बजता है मैं वापस फ़ोन देखने लग जाती हूँ या फिर कोई मेरा दोस्त आ जाते है मैं उनके साथ बाहर चली जाती हूँ। कहीं न कहीं मैं पढ़ाई को भी ना अनदेखा कर रही हूँ इस समय।
जी, जी। जी, जी। जी बिल्कुल, देखिए ये जो भी युवा-अवस्था है इसमें देखिए ध्यान भटकना ना काफ़ी लाज़मी होता है, देखिए आप इतना परेशान नहीं होइए लगभग हर युवक की आज की मतलब आधुनिक में समस्या है। अगर आप अपनी आदतों को ट्रैक करें मतलब कुछ सरल तरीक़े अपनाएँ तो आप इससे मतलब निष्कारण ले सकते हैं, मुझे आप थोड़ा-सा और बताइए कि मतलब अभी आप मतलब कितनी बार मतलब कि मतलब उस आदतों को आप करते हैं कि मतलब जैसे आप दिन में जैसे एक ही बार मतलब पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं या फिर 2-3 बार करते हैं। मुझे थोड़ा-सा मतलब आप इसके बारे में बताइए ज़रा?
जी। जी। जी ज़रूर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि आज तश कल ना जैसे कि मैं घर पे ही रहती हूँ ना, तो कुछ करने के लिए ज़्यादा नहीं होता, एकदम आलस-सा महसूस होता है तो मैं ज़्यादातर ना सोते ही गुज़ार देती हूँ। शाम को सो जाती हूँ, रात को भी जल्दी सो जाती हूँ, और सुबह ना बहुत देर से उठती हूँ। अ, कोई उठाता नहीं है, तो कभी-कभी तो 10 भी बज जाते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा होता है मैं खुद से नहीं उठ पा रही कहीं न कहीं मुझे दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ रही है और ऐसा नहीं हो पाता है कि ना मतलब मम्मा भी सोचते हैं कि अभी तो छुट्टियाँ चल रही है, क्या ही उठाएँगे, तो वो भी नहीं उठाती ना कहीं न कहीं मुझे वो रिग्रेट हो रहा है कि हाँ मैं खुद से नहीं उठ पा रही। दूसरी बात ये है कि मैं ना अ, मतलब अभी तो जैसे कि छुट्टियाँ चल रही है, तो मैं इतना ध्यान नहीं देती अ, ऐसा होता है कि दिन का एक बार मैं बै बैठ तो जाती हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता, जितनी भी कोशिश कर लूँ। एक तरह से ऐसा होता है मैं किताब तो कोड़ लेती हूँ, मेरा ध्यान ना किसी और तरफ होता है। मतलब कुछ न कुछ ना मेरा ध्यान तो भटक ही जाता है अगर कोई आ के बातें भी करने लग जाएगा ना, मैं वापस बंद करके उनसे बातें करने लग जाती हूँ, कहीं न कहीं ना मैं इस पढ़ाई को अनदेखा कर रही हूँ। मुझे समझ आ रहा है लेकिन मैं जितनी भी कोशिश करूँ मेरा ध्यान ही नहीं लगता। चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं ऐसा हो जाता है कि अकेले भी रह बैठ के कहीं पर जहाँ पर शांति से बैठ के ना मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ ना तभी भी अगर एक बार रिंगटोन वग़ैरह बज जाता है फ़ोन का नोटिफ़िकेशन का तो मेरा ध्यान ना उस तरफ चला जाता है और फिर बाद में पढ़ना छोड़ ही देती हूँ मैं। तो यही सब कुछ हो रहा है आजकल, तो आप ही बताइए कि मैं इस आदत को कैसे सुधारूँ?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
जी, दरअसल यही बात हो रही है जैसे कि मेरा अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो अभी मैं शायद कुछ अ, पढ़ाई कर सकती हूँ, पहले के सेमेस्टर के सब कुछ देख सकती हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मेरा आलस की वज़ह से ना मैं ये नहीं कर पा रही, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हो रही है कि मेरे पास ना फ़ोन है आजकल, तो आप समझ सकते हैं हमारा ध्यान अगर किसी पर इंटरेस्ट लग जाता है तो अब हम वहाँ से नहीं निकाल पाते। तो पढ़ाई अभी जैसे कि कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर क तो ऐसा लगता है कि क्यों ही पढ़ूँ? एकदम से मेरा ध्यान ही नहीं बढ़ता कि हाँ जब हमारे अंदर ना कोई डर होगा एग्ज़ाम्स वग़ैरह होता है ना, तो हमारे अंदर अपने आप डर आता है तब पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जैसे कि एग्ज़ाम्स वग़ैरह नहीं है ना, मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता जितना भी कोशिश कर लूँ। मैंने ऐसे भी कोशिश की कि फ़ोन कहीं और रख के मैं कहीं और बैठ के पढ़ाई करूँ, लेकिन तभी भी ऐसा हो जाता है कि मैं बाहर देखने लग जाती हूँ या फिर बाहर अगर कुछ हो जाता है, लड़ाई वग़ैरह मैं वहाँ पर ध्यान लगा देती हूँ या फिर कुछ न कुछ सोचती रहती हूँ। एक तरह से ऐसा हो जाता है कि अगर मैं फ़ोन भी ना यूज़ करूँ ना कहीं न कहीं मेरा ध्यान जो है ना पढ़ाई इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं मतलब एक ऐसा होता है ना कि तुम प्रेशर के अंदर ही पढ़ सकते हो तो कहीं न कहीं मैं अगर मुझे डर लगता है ना तभी मैं पढ़ सकती हूँ एक तरह से कि एग्जाम्स आने वाले हैं तब डर लगता है, तो मैं पढ़ती हूँ, तो एक तरह से अभी कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर तो इसलिए मेरा ध्यान जो है ना वो नहीं लग रहा।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
जी। जी। जी अगर मैं बताना चाहूँगी ना कि आजकल ऐसा हो गया है कि कॉलेज का जो भी काम सब कुछ होता है ना ये डिजिटल हो गया है। कहीं न कहीं मुझे ना पूरा दिन बस लैपटॉप और फ़ोन में ही काम होता है। कहीं न मतलब जैसे कि देखिए, आजकल तो नोट्स वग़ैरह कॉलेज में कोई यूज़ नहीं करता। जो भी होता है वो नोटपैड वग़ैरह जो होता है ना वो हम फ़ोन पे ही सेव करते हैं क्योंकि वो ना लंबे तरह के अ, लंबे तक होता है और हैंड-राइटिंग वग़ैरह की भी चिंता नहीं होती है ये साफ़-सुथरे नोट्स बनते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा हो जाता है कि आजकल ना अगर मैं चाहती भी नहीं हूँ ना, फ़िर भी ऐसा हो जाता है कि हमारे कॉलेज की वजह से या कहीं न कहीं इसकी वजह से हमें तकनीकी चीज़ें जो होती हैं ना उसकी ही इस्तेमाल करना होता है। तो एक तरह से हाँ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आगे जाके ना मुझे इसी फ़ील्ड में जाना है तो कहीं न कहीं ऐसा होता है कि इसके इस्तेमाल से ना मुझे एक आदत-सी लग जाएगी। कहीं न कहीं ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक तरह से ये है कि, ये मेरे जो पढ़ाई में ना काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, तो मैं इसको नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती। अ, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अब इंजीनियरिंग वग़ैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फ़ील्ड है। तो एक तरह से ना मेरा जो करियर है ना, तो इसी से रिलेटेड है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन देखिए आदत एक जगह पर होती है और इस्तेमाल एक तरह होती है। तो मैं इस्तेमाल से ज़्यादा ना यहाँ पर आदत बन चुकी है। मैं उसके बिना रह ही नहीं पा रही चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, तो एक तरह से यही दिक़्क़त हो रही है मुझसे तो आप ही बताइए कि मैं ना अपने दिनचर्या को कैसे सुधार सकूँ और ये फ़ोन वग़ैरह या फ़िर जल्दी उठना इसको कैसे ठीक कर सकूँ आप ही बताइए ना आप कुछ।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
जी। जी।
साथ ही में आप क्या करें, आप ना रिमाइंडर और संकेतों का भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग करें। जैसे रिमाइंडर और ना, सहज संकेत ना, आदत को याद दिलाने में ना आपके बहुत ज़्यादा मददगार होगी कि अच्छा आपको ये अच्छी आदत शुरू करनी है, तो बार-बार रिमाइंडर ना आपको ये आदत याद दिलाता रहेगा। देखिए जैसे फ़ोन में अलार्म लगाना या फिर किसी ख़ास जगह पर नोट चिपकाना या किसी मतलब मौजूदा मतलब आदत के साथ नई आदत जोड़ना, देखिए उदाहरण के लिए आज सुबह सुबह चाय के बाद 5 मिनट ध्यान करना। तो ऐसे में आपका जो दिमाग है, वो काफ़ी ज़्यादा शांत रहेगा। शायद इसकी वज़ह से आप मोबाइल भी कम इस्तेमाल करें। देखिए जब ऐसे संकेत ना आपके दिमाग को मतलब बिना ज़्यादा सोचे ना, आपको काम करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं कि आपका जो दिमाग है वो ओवर थिंकिंग करने से भी बचेगा बहुत ज़्यादा। साथ ही में आप क्या कर सकते हैं ना, लचीलापन और सीख भी ले सकते हैं। जैसे निरन्तता का मतलब यह नहीं है कि मतलब कि कभी गलती ना हो। देखिए गलतियाँ हैं हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ होती हैं, ये लाजमि बात है। देखिए अगर किसी दिन आदत छूट जाए आपकी तो आप ना खुद को दोष देने की बजाय उससे आप सीखिए। देखिए लचीलापन रखने से क्या होता है ना व्यक्ति दोबारा शुरू करने का ना, साहस रख पाता है। अगर आप बिल्कुल ही ठोस निर्णय रख पाएँगे, तो आप दोबारा शुरू नहीं कर पाएँगे। तो जब ऐसी छोटी विफलताओं को ना जब सीख के रूप में देखने लगेंगे, तो आप अपनी आदतों को ल लंबे समय तक आप बना पाएँगे। जी।
जी। जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे ये जो शब्दों को इतने अच्छे से समझा और मुझे इतने अच्छे सलाह दिए। आपने जो वो सलाह दिया था ना, कि मुझे एक नोटपैड पर या फिर एक नोटबुक में कहीं न कहीं मुझे अपने दिनचर्या को ट्रैक करना चाहिए वो सुझाव मुझे काफ़ी पसंद आया। मुझे लगता है इससे ना मेरा ध्यान जो है ना, वो काफ़ी अच्छे से ना मैं मैनेज कर पाऊँगी और उसके साथ मेरे दिनचर्या को काफ़ी हद तक मैं सुधार पाऊँगी। आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे सुझाव दिए। आगे कहीं पर भी मुझे ब दिक्कत होगी ना, मैं ज़रूर आपसे पूछना पसंद करुँगी। जी, धन्यवाद।
जी बिल्कुल। मैं भी आशा करता हूँ कि आप मतलब मेरी सलाह अपनाएँगे और जिसकी वज़ह से आप अपने जीवन में निरन्तता और रूटीन में काफ़ी ज़्यादा सुधार कर पाएँगे। जी।